Me conta uma música que te ajuda a superar um dia ruim.
Olha, tem várias músicas, né, eu sou uma pessoa muito eclética, eu gosto muito de ouvir qualquer tipo de música, qualquer estilo de música, mas é muito engraçado, né, porque a pessoa às vezes tem dia ruim aí quer, às vezes, ouvir um rockzão pesado pra tipo extravaga extravasar mesmo, ouvir uma eletrônica de maluco mesmo, pra, tipo, soltar aquela energia que tem presa? Comigo já é completamente diferente. Tem uma banda, né, que são 2 pessoas só, o Bremer e McCoy, que são 2 dinamarqueses, que eles tocam jazz fusion, né, então, é um estilo de jazz um pouco mais moderno, sabe, que mistura um pouco às vezes com sintetizador, mas é muito raramente eles fazem isso e é um estilo de música que às vezes eu tô ouvindo aquilo e me remete até tempos medievais, eu boto o fone de ouvido e é uma viagem pra mim, né. Então, são são 2 bandas, tanto essa banda dinamarquesa, quanto uma banda, eh, japonesa, né, o nome da banda japonesa é Fishmans, e eles fazem músicas de 30 minutos, 35 minutos, então tem umas mesmo que é a Long Season. Long Season é a minha música favorita deles, né, é super experimental, é p só só só é uma música bem orgânica, praticamente só instrumento, né, claro, tem um pouco de fala, eles estão ali falando japonês, estão cantando também em japonês, mas a gente vê muitos elementos, assim, diferentes, sabe. E quando quando eu não tô bem mesmo, quando o dia tá sabe aquele dia, é uma bomba, sabe, o trabalho foi chato, você brigou com a namorada, você foi no mecânico, o carro tá com problema, a a amante ligou falando ainda que tá grávida, entendeu, tudo tá dando errado? Então, aí eu boto ali no no no no vinil que eu tenho um eu tenho um toca-discos aqui em casa, do lado da da cama, boto, escuto a minha música de 30 minutos que eu não tô entendendo nada que eles estão falando em japonês, mas aquilo se conecta com com a minha alma, entendeu, e eu não sei como, consigo esquecer, a minha mente dá uma clareada, entendeu? Ou simplesmente a mente dá uma uma uma resetada, assim, nesses problemas, eu consigo focar ali na música mesmo, né, que é algo que eu gosto. Eu gosto tanto de música, cara, que eu virei DJ pra você ter uma ideia. <chuckles>
Aham. Aham. Sim. Aham. Sim. Entendi. Aham. Ó, interessante. Uhum. Sim. Aham. Olha que interessante. Uhum. Ok. Ah, caramba. Sim. Sim. Aham. Interessante. Está pra baixo, aham. Aham. <laughs> <laughs> Ah, legal, legal. Sim. Sim. Sim. Resetada. Hum. Entendi. Olha lá, que joia. Você agora você comentou essas essas 2 bandas, né, e as as músicas deles, e uma música em especial. Mas é eh, em particular, ela te ajuda como? Ela te ela ela te deixa mais zen? É aquela essa essa famosa é é isso que eu falei, assim, dá dá essa resetada, essa zerada, mas u mas sem um motivo concreto ou aparente, né?
É. Aham. Exato. É, imagina, né, como eu falei, quando a gente tem aquele dia péssimo, né, às vezes não tem música que ajude. Às vezes nem música a gente quer ouvir. Às vezes não tem nada que a gente queira fazer, né, só não olhar pra ninguém, e ficar no nosso quarto no escuro. E, às vezes, ficar vendo reels até o sono chegar. Mas às vezes o que acontece é que nesse momento, né, de vulnerabilidade, que a gente não tá bem, né, a gente fica ali no celular, a gente não consegue dormir também, então a gente acaba estragando o nosso resto do dia, que a gente chega em casa do trabalho pê da vida, e aí acaba estragando a nossa noite, né. O o a relação com com com as pessoas próximas da gente também. E pra mim o que funciona muito mesmo quando o meu dia é péssimo, é ligar o meu vinil, ali, no no som mais baixo, né, deixar ele baixinho. O único ruim é que às vezes eu tenho que ir lá virar o vinil para o outro lado, né, senão ele fica só repetindo, né. Mas, sentar ali, e fazer como se fosse uma meditação mesmo, né, porque as músicas já são tranquilas, mas elas são aquelas músicas tranquilas que você consegue balançar a cabeça, entendeu. Se mexer um pouquinho, não é nada muito parado. Então quando eu tô sim.
Uhum. Aham. Sim. Sim. Uhum. Aham. Sim. Uhum. Aham, aham. Sim. Aham. Então, é é uma combinação, então, das coisas, né. A letra, a melodia, a própria harmonia, mesmo você e a letra, mesmo você não entendendo, mas é a combinação de todos os 3 elementos que te deixa zen, te deixa tranquilo?
Exatamente. E tudo e depende muito, tipo, ah são realmente essas 2 bandas que eu escuto, assim, na maior parte, claro, não é sempre, né, tem vezes também que eu tô assistindo eu tô ouvindo coisas aleatórias, tem vezes que eu tô ouvindo o rádio, né. Mas imagina, às vezes quando eu não tô bem, eu procuro mesmo, eu entro no meu Spotify, escrevo: "Bremer/McCoy", boto o álbum deles que tem a música Dråber, que é a minha favorita, e ou escuto esse álbum todo, que como eu falei, parece realmente que eu tô voltando pra tempos medievais, e a minha mente tem tantos problemas pra pensar, mas na verdade eu eu e eu me penso, tipo, com uma roupa medieval, em um tempo romano, vivendo num num sei o quê, ou num país mesmo nórdico, há muitos anos atrás, entendeu, ouvindo aquele tipo de música. A música é 100% isso? Não, ela é muito bacana, completamente diferente, só que ela tem algumas pegadas, sabe, que te puxa pra essa coisa mais medieval, eu não sei explicar.
Uhum. Aham. Sim. Que legal. Sim. Que legal. Hã. Aham, aham. Tem elementos, assim, né, que te chamam aham. Você sabe e você sabe dis distinguir os elementos que te levam pra esse lado medieval, que te dão essa que te remete a essa ideia medieval? Você tem alguma noção do do que é?
Tem elementos. Mas eu escuto mais Olha Eu acho que não é muito complicado, porque a banda, eles são bem simples. Um tá sempre com o violonc um violoncelo e enorme, né, então, tipo, um tá sempre fazendo aquilo. E o outro, ou ele tá com um teclado, ou ele tá com um teclado com um sintetizador. No máximo, máximo, máximo, ele tá com aquele teclado, que eu não sei como é que chama, né, desculpa a minha ignorância. Aquele teclado que você assopra também, né, e ele sai um som. Ou seja, ele tá assoprando o melódico. Exatamente.
Hum. Aham. Aham. Uhum. Ah, melódica. Ah, é. Aham.
Então ele, eu sei que são são esses elementos, e eu sei de quando tem essa pegada mais, que dá uma uma viajada, você realmente viaja na música. É do do teclado com sintetizador dele, né, que tem os vídeos que são enormes, mas é algo que eu aconselho qualquer pessoa que gosta de jazz, que gosta de música mesmo e de não se importa em ouvir algo, né, instrumental. Dá uma chance de ouvir Bremer e McCoy. Pra mim eles são eles são muito bons mesmo. E o outro né, é o são os Fishmans, que são os japoneses, que eu posso tá numa vibe, num dia não bom, como eu posso tá num dia bom. Ele consegue melhorar o meu dia bom, e ele consegue melhorar o meu dia ruim também. As outras músicas deles também são muito boas, mas Long Season é é é uma história contada. São 30 minutos ali, e é uma história contada, e é em live. Eles fazem tudo ali na hora, a música é feita na hora e eles já lançam, feita na hora e lança. Não tem se tem erro você ouve o erro na música, sabe. Você vê que eles erraram alguma coisa, o solo não ficou legal, mas é aquilo, o estilo deles é aquilo.
Aham. Entendi. Sim. Que legal. Aham. Ah, legal! Aham. Aham. Ah, que joia. Sim, sim, sim. Que legal. Essa essa como que é a Long Season, você falou?
Long Season dos Fishmans, né.
Pois é, essa música aí é o o que que te atrai nela? O que que ela, nesses 30 minutos, quais são os pontos, assim, os picos, né, dela, que você fala: cara eu gosto realmente dessa parte aqui, porque o instrumento determinado faz isso?
Aham. Exato, uma coisa que eu não sei te explicar que instrumento é, mas tem uma parte no começo da música ali nos 2, 3 minutos que entra um instrumento novo. Você a música ela tem 30 minutos, que ela vai vai te mostrando: "Olha, tá chegando um instrumento novo aqui, olha, tem aqui uma flauta, hein, você não sabia que tem uma flauta, ó, tem uma bateria aqui, ó, dampa, temos aqui um violino", e do nada some esses instrumentos. Daí você espera 15 minutos com várias outras coisas aparecendo, e aí volta lá no na na música anterior, e tá tudo igual, tipo, mas eles estão fazendo na hora, entendeu. E a gente pensa: "Poxa, caraca, eles voltaram e estão implementando mais coisas, e do nada vem uma voz." O que me o que me me faz gostar é a adaptabilidade que eles têm, o a forma de conseguir botar um instrumento, botar um outro instrumento que às vezes não tenha nada a ver, e eu falar: "Caramba, que legal", mas teve muita gente que ouviu essa música também e falou: "Nossa, Fred, que música chata, não gostei, tira isso", entendeu. Minha mãe mesmo, quando eu t quando eu boto, ela: "Ai que saco, música chata." <chuckles>
Hã. Sim. Sim. Ah, legal. Sim. Sim. Sim. Aham. Uhum. Entendi. Aham. Aham, aham. Sim.
Mas quem gosta consegue consegue perceber.
Interessante, né. Porque ba ab sim, vai de gostos, né. A b não é não é tudo que vai vai agradar a todos, e tudo bem também. Mas é mas interessante. E você disse que é uma história contada, mesmo você não entendendo a letra, eh, tem algum aspecto do da parte falada, ou parte cantada, que a própria melodia da
Exato, exato. Música é gosto. Exatamente. Sim, sim, sim.
da língua e e do idioma né, eh, te chama atenção? E outra pergunta nessa é: você sabe do que que eles estão falando?
Aham. Sim, sim. Vou ser ser ser bem sincero contigo, eu já conheço essa música há uns 3 anos. Eu nunca fui pesquisar o que que eles estavam falando, né, porque eu escuto eu escuto eles falando, né, e pra mim, cara, tipo, eh, a gente sabe alguma coisa ou outra de japonês, né, sabe o que é um “你好”, “arigatō, sayonara”. Mas, tipo, eles estão eles estão cantando mesmo, mas de uma forma que, para mim, às vezes parece angelical, entendeu? Eu falo: "Cara, o que que eles estão falando? Isso aqui tá tocando em mim". Só que meu medo é: quando a gente é pequeno, a gente não sabe outras línguas, né, então a gente ouve uma música em inglês ou em espanhol e a gente acha que tem significado "Uau!" Aí, quando a gente vai ver, é um significado completamente sem nexo, ou bobo, ou até muito triste. Então, eu criei um significado pra essa música e eu tenho certeza que, se eu for ver a letra e for algo diferente do que eu acho que é
Aham. Ah, interessante, aham. Uhum. Uhum. Ah, interessante. Uhum. Sim. Aham, aham. Sim. Aham.
ela não vai ter o mesmo significado pra mim mais. Então eu não quero perder o significado.
Ah, pode tirar o pode tirar esse esse, eh eh, toda essa, hã, <clicks tongue> 1 palavra pra descrever isso, esse esse efeito é a magia. Pronto, isso aí. Ah, que interessante.
Exatamente, e Tira a magia, né, da música também, né? Porque é aquilo, eu tô ouvindo algo que eu não sei o que que tá sendo falado e aquela melodia tá me me atraindo, entendeu? Tá sendo mágico igual ao que falam das sereias no mar, entendeu? Você v é atraído pela aquela melodia. E, aí, eu fiz uma promessa pra mim mesmo: não pesquisar o que que tá sendo falado ali, né? No Spotify eu abro e tá ali tudo em japonês, eu não sei ler japonês, então não muda nada pra mim, né? O único ruim é que eu não consigo cantar muito bem, eu consigo só fazer: "Hã, ran, bo, bo, bo". Mas não consigo cantar.
Uhum. Sim. Sim. Ah! Que interessante! Aham. Sim, sim, sim. É, mas aí você já tá pegando a fonética, né? Então, você, mesmo não sabendo o que é, você tá cantando junto com eles da maneira fonética, sem saber o que que é.
Exatamente. Sim, sim, sim. E uma coisa que eu gosto muito muito do jazz, né, que ele aflora a nossa criatividade pra música e ele faz a gente dar sentidos pra música que a gente não não vê em todas outras todos os outros estilos musicais. Você vai ouvir um funk, que sentido você vê naquele funk a não ser o que tá sendo falado mesmo, né? Você vai ah, claro, você vai ouvir um MPB e você consegue ouvir aquilo e imaginar, né, parar e falar: "Não, que legal, né, isso aqui toca dentro de mim". Agora você ouve uma música instrumental, nem todo mundo tem a sensibilidade pra falar: "Puxa, olha só, é, isso aqui tá tocando em mim, mas ele não tá falando nada, são só sons", né, e eu acho isso muito legal. Muito bacana o poder que a música tem na nossa cabeça e na forma de, tipo, mudar o nosso humor também, né? Eu acho que é um grande terapeuta, né, a a a música em si. O músico, ele vira um grande terapeuta das pessoas.
Que interessante. Uhum. Sim. Hu Aham. Verdade. Sem dúvida. Que legal. Exato. E, fazendo um adendo ao que você acabou de falar, passamos um momento que ratificou isso, que deixou isso mais claro, o quanto a gente precisa de música, né, e quanto ela ela muda a a nossa vida, foi durante a pandemia que que per que perdemos, né
Aham, sim. Claro, literalmente, eu ia falar até sobre isso.
a opção de de ver música ao vivo e escutar música ali acontecendo na hora, como, por exemplo, essa banda japonesa que você falou. Então, ali, a gente sentiu que realmente é um ped é uma é uma parte, um pedaço da arte também e e é algo que é essencial pra nós, né?
Exatamente. Com certeza, com certeza. Porque música, né, é não só celebração, né, música às vezes é é sentimento, é tristeza também, o que mais tem, né, são artistas que vão no palco pra cantar a música mais triste da vida deles, e tá todo mundo aplaudindo, ou, acho, até chorando, né. Então, tipo, eu acho que a música ela ela é isso cara, ela é: é você conseguir estar junto com seus amigos, aproveitar um bom momento com quem você gosta, com seus pais, com sua namorada, com sua esposa, com quem quer que seja, seu esposo, né, com seu marido, whatever. Então, tipo, você pode, literalmente, fazer tudo, a música te ajuda a cozinhar, te ajuda a estudar, a música tá em tudo, ela te ajuda a passar o tempo no elevador, né, ela é conexão. Então, você falou uma coisa da da pandemia que é a maior realidade de de todas, as pessoas obviamente queriam ir a shows antes da pandemia, só que quando a pandemia acabou, parece que, tipo, ninguém nunca tinha ido a um show na vida, que um um os meu primeiro verão, eu fui ao Primavera Sound, eu fui ver os Gorillaz, fui ver Becks, fui ver hã, fui ver Grimes, fui ver os Boogari os Boogarins não, fui ver uma banda americana, que eu amo também, os Khruangbin, né, que são é uma banda do Texas que, poxa, eles são incríveis ao ao vivo. Então parece que aquele foi o melhor dia da minha vida, pelo fato de eu estar vendo artistas, saindo da pandemia e tô vendo artista, tô vendo vida, tô vendo música. Porque a música ela te dá vida, né, então não tem não tem coisa melhor pra mim do que eu, literalmente, estar num dia chato mesmo, ou até num dia bom, né, porque a pergunta era um dia chato, um dia ruim, mas até num dia bom, né, o que consegue deixar o meu dia melhor, é uma música, uma boa música, né, então
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. É co é conexão, né. Sim. Uhum. Sim. Aham. Olha, que legal, cara. Sim. Exatamente. Sim. Que ótimo, cara. Muito legal isso, porque faz total sentido, faz total sentido e legal você ter compartilhado essa parte aí do show pós, eh, pandemia, né, porque estava todo mundo tão
Não tem não tem como não gostar. Pandemia, sim, sim.
sedento, com tanta v vontade. Exa e é. E e estar ali no evento de música ao vivo e você estar vendo acontecer a música, ali na tua frente, porque começaram a fazer os lives, né
Tão maluco você, em vez de sair, ver gente, né. Sim, sim. Não era a mesma coisa, né.
de música, só que só que você não tem aquela interação com o artista, assim como o artista tem interação com a audiência, né, então a gente precisa disso, né?
Com público, né, é triste para o artista também. É, com certeza, com certeza. Não dá pra um artista viver só da música dele e postar para os outros, a não ser que ele só gosta do dinheiro, se ele só gostar do dinheiro ok, agora se ele gosta de música mesmo ele vai querer estar num palco, não tem como não querer estar num palco, né. A pandemia foi muito triste, mas foi muito boa, porque foi na pandemia que eu descobri o Bremer/McCoy. Porque eu estava em casa sem fazer nada, e estava buscando por músicas novas, eu faço uma busca, né, profunda quando eu quero realmente achar alguma coisa diferente. Foi aí que eu conheci os Khruangbin também, que é uma banda do Texas que eu gosto bastante, foi aí que eu comecei a ouvir mais o Boogarins, né, e foi aí que eu também comecei a voltar a ouvir le o os Fishmans, que eu tinha parado também de ouvir por bastante tempo, né. Então, foi horrível, mas pra área musical, eu consegui conhecer muita coisa boa.
Interessante demais. Uhum. Sim, sim. Ah, olha que interessante. Aham. Sim. Uhum. Sim. Poxa, cara Que legal, cara, poxa, muito interessante. Obrigado por compartilhar esse teu ponto de vista aí, eu achei super super legal e obrigado pelo papo. Eu espero que a gente converse uma outra vez.
É isso. Grande abraço. Tomara que não falte oportunidade. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tchau, tchau.
Tchau. Va valeu.